ใช่ แต่คอน ค่อนข้างยากมากเลย อย่างเงี้ย
อ๋อ พอได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะ ก็รู้สึกว่า เฮ้ย คุณพอมีหวัง ใช่ไหมคะ พอ พอคุณแบบว่าได้ไปเรียนแล้ว แล้วก็การสื่อสารมันก็ไม่ได้ยากเสียขนาดนั้น ในการใช้ภาษาอังกฤษ แล้วอย่างงี้ค่ะ เอ่อ อยากจะรู้เลยนะคะว่า คิดย้อนกลับไปเนาะ ตอนที่คุณตัดสินใจออกจากงานน่ะ อยากรู้ว่า อะไรคะ เป็นสาเหตุหลักจริง ๆ อะค่ะ ที่ เปลี่ยนความคิดของคุณเลยอะค่ะ?
ผมอะชอบเล่นเกมอยู่แล้ว แล้วตอนแรกคณะเนี้ยครับ เป็น เป็นคณะที่ เอ่อ ที่บ้านน่ะมาเสนอครั้งสุดท้ายว่าแบบ เออ ถ้าอยากเรียนน่ะให้เรียนอันนี้ แล้วก็ถ้าไม่ได้เกรด 3 อะ ให้กลับบ้าน ผมก็เลยไม่เรียนเลย